Ciao, vorrei farti una domanda che riguarda magari film, serie TV, o magari anche fumetti, libri, quindi, ehm, questi passatempi del genere, ovvero: cos'è che ti fa odiare o amare un finale?
Allora guarda, per quanto mi riguarda, io sono molto appassionata di film, serie TV e libri; quindi <giggles> quindi diciamo che, mhmm, ho un'opinione abbastanza forte a riguardo, nel senso <chuckles> nel senso che io penso che, mhmm, i finali che proprio detesto, no, quelli che secondo me non sono mh, secondo me proprio non sono dei finali, sono quelli troppo aperti, no, quelli che finiscono mentre ancora la trama è in svolgimento. Questo succede di più nelle serie TV di solito, ehm, perché magari, ehm, c'è la speranza, no, che ci sia una stagione successiva in cui in cui andare a sciogliere un po' i fili della trama. Ehm, nei film invece molto spesso è proprio una scelta del del regista, dello sceneggiatore, ehm, che conclude il film con un finale molto aperto, ehm, in modo da lasciare poi allo spettatore la libertà di scegliere, no, <chuckles> mh mhmm, quale qual è il finale da da dargli, quale interpretazione dargli. Ecco, quelli lì sono i finali che io detesto in assoluto.
Fantastico. Oh, così così ci siamo, finalmente. Mh, eh partiamo da quelli, okay. Ah-ah. Ah beh, certo. Mh-mh. Okay. Va bene. Ehm, ma quindi allora, mhmm, se ho capito bene, ehm, esistono diciamo questi finali chiamiamoli inconcludenti, possono esserci, ehm, di 2 tipi. Tipo ad esempio c'è quello terrificante, dico di solito viene chiamato anche Cliffhanger, se non sbaglio, ma a volte viene abusato: tipo se ad esempio il protagonista con il cattivo, il cattivo punta la pistola al protagonista indifeso, boom, di colpo finisce lì e quindi finisce di colpo senza sapere, ehm, la gli ha sparato o no. Quello è terribile. Se no c'è anche ad esempio il finale che va bene, ehm, pensi che la storia si è conclusa, ma poi ecco che ti dà quel piccolo suggerimento nascosto che magari può farti capire che c'è ancora una storia dietro, che magari non è veramente finita. In questo secondo caso a te ti dà comunque fastidio o lo ritieni accettabile?
Esatto. Mh mh. <chuckles>